Eh, in realtà no, dipende, diciamo, dai periodi. Ehm, ultimamente sto lavorando quindi mangio di più fuori, quindi mi devo preparare da sola i pranzi e, mhmm, diciamo, ehm, mi capita di passarli magari di più con i miei colleghi che con la mia famiglia. <tsk> Mentre la cena, di solito, ehm, aiuto mia mamma, ad esempio, a cucinare che mi piace molto anche come cosa perché comunque imparo a cucinare anche insieme a lei. E sì, e poi ci aiutiamo diciamo, quando ci sono dei pasti un po' più complicati, ehm, arriva in aiuto anche mio papà certe volte. Quindi proprio un momento in cui stiamo tutti e 3 insieme, ci ehm, ci teniamo compagnia tutti a vicenda.
Okay. bello. Mh-mh. Certo che è una cosa molto molto carina da fare comunque anche per mantenere un po' eh, farsi anche una chiacchierata, fare qualcosa insieme. Ma quindi magari i tuoi genitori ti hanno cioè, sono magari più tua mamma o tuo papà, ehm, si diletta nella cucina, ti hanno un po' trasmesso questa cosa. Ti ti piace cucinare, hai imparato da loro, lo fai mh Sì, dimmi pure.
A me piac sì, sì, a me pi piace molto cucinare. Ehm, negli anni ho imparato comunque la mia mamma perché lei principalmente che cucina in casa, però anche mio papà, diciamo, ha dei suoi piatti un po', così, che li sa fare lui, li sa fare molto meglio di me magari o di mia mamma, perché, vabbè, magari lui mette cose che a me di solito non piacciono. Metti, non so, la cipolla o l'aglio e quindi me li nasconde e i suoi piatti inevitabilmente vengono meglio anche se ci son cose che non mi piacciono.
Mh-mh. Okay. Mh-mh.
Eh.
Ma nel temp ah, ma, ehm, volevi dire qualcos'altro?
Eh, no, no, no.
Okay. Volevo chiedere se comunque nel tempo è cambiato un po' magari qualche abitudine, appunto, che che rispettate, non solo a cena comunque in generale nei pasti, magari quando eri più piccolina c'era qualcosa di diverso rispetto adesso. Vi cambiato qual qualcosa, qualsiasi cosa.
Ma, guarda, in realtà non molto perché comunque prima andavo a scuola, quindi ero impegnata a scuola quasi tutto il pomeriggio e poi, ehm, tornavo a casa e di solito pranzavo da sola, perché i miei appunto erano al lavoro. Forse adesso, ehm, rispetto a prima, mi capita di avere più pomeriggio a casa e quindi ho la possibilità di stare di più con i miei a volte anche a pranzo. Però, mhmm, in generale no, non sono molto cambiate le mie abitudini alimentari oppure le nostre abitudini in casa con i pranzi e colazioni varie.
Mh-mh. Certo. Ma a te ha comunque immagino, che ma magari hai anche passato pranzi, hai avuto ehm, comunque stando a casa magari dei nonni cos'è che cambiava principalmente rispetto a quando mangiavi tipo a casa tua o comunque a casa di qualche tuo parente?

Sì, sì, sì, cioè, tutto io faccio, mi
Okay. Cioè, non son cose tipo già pronte, quelle lì
No, no, no, faccio tutto io, uhm, preparo tutte le cose, f mhmm, mi appunto mi non so, ad esemp cioè, come prima che ti stavo parlando del cous cous, ehm, metto lì, ehm, lo preparo prima, tanto è abbastanza facile. 4 minuti letteralmente ci vogliono, e poi salti velocemente le cose in padella ed è fatta. Oppure, non so, mi facevo le piadine, ehm, di ceci, ad esempio, e quindi diciamo delle ricette anche ogni tanto un po' più fit, così, per essere anche più sani, mhmm, sì, diciamo che poi io ho dei periodi in cui cerco di essere vegana, una volta vegetariana, ci provo, ma durano poco. <chuckles>
Okay, mh. Mh-mh, sì. Mh-mh. Certo, certo. Okay, sì è un po' è difficile comunque, soprattutto vegano è difficile mantenere perché devi anche andare in certi posti, non puoi andare dovunque, anche vegetariano è
Eh, esatto. Esatto, diciamo la maggior parte delle volte quando ci provo, ehm, seguo più una dieta vegetariana, perché è più facile da seguire, perché ad esempio, non so, anche il miele, banalmente, dovresti toglierlo, ma cioè diventa difficile poi, non so, togliere le uova, il latte, queste cose qua.
Mh-mh. Sì, no, nella vegana è è anche difficile a volte capire cosa puoi mangiare, cosa non puoi mangiare, quindi
Eh, sì sì, esatto.
è dura. Anche perché poi magari ci sono tipo i derivati, e non è che prendi un piatto con le uova, ma ci son le uova da qualche parte, quindi un po' sì, è un po' un casino da quel punto di vis
Sì, c'è da stare anche molto attenti a legger tutti gli ingredienti, tutte queste cose.
Sì, e esatto. Ehm, quindi quando sei fuori te non cioè, vabbè magari l'università comunque te ti capita anche di andare, spesso comunque, ti piace andare al ristorante, cerchi d di evitarlo, ti piace di più cucinare a casa, mangiare a casa, come come bilanci le due cose?
Ma, allora, mi piace sia cucinare a casa che mangiare al ristorante. Di solito il ristorante lo scelgo nel momento in cui magari sono più stanca oppure, non lo so, magari è una settimana che mangio solo cose fatte in casa o e ho voglia di qualcosa di particolare, non so, un bell'hamburger o una pita magari, che in casa son più difficili da fare. Quindi quando ho voglia di qualcosa di più particolare, decido di mangiare al ristorante. Mhmm, guarda, una volta a settimana di solito lo faccio, di andare al ristorante. Altrimenti Sì, sì, sì, cerco anche di non esagerare.
Mh-mh. Certo, sì. Okay. Sì, è una buona una buona media. Sì, ci può stare, sì. Capita anche Ti capita anche di andare con familiari, parenti?
Ehm, sì, sì, sì, con i miei genitori, spesso, mi capita e anche loro comunque cioè piace comunque, ehm, avere questa giornata un po' diversa dal solito. Anche perché non ci andiamo spessissimo, ma quella volta a settimana ci sta, perché almeno si provano cose diverse, nuove. A volte anche nuove cucine appunto.
Mh-mh.

Senti, oggi volevo parlare, ehm, comunque di cibo, di, anche, quotidianità, cosa si fa in famiglia. Più precisamente volevo chiederti qual è il ruolo dei pasti di famiglia, nella tua vita quotidiana e nella vita quotidiana della tua famiglia?
Beh allora, ehm, nella mia vita quotidiana diciamo che i pasti insieme sono abbastanza importanti, perché comunque, ehm, si riesce a parlare, mhmm, diciamo a raccontarsi un po' la giornata di ehm, di tutti i giorni. Ehm, soli
Certo.

Allora un classico diciamo, forse andrò anche abbastanza sul banale, ma a noi ci piace la lasagna, soprattutto alle feste belle importanti. Ehm, non so ad esempio Natale, Pasqua, così, ehm, diciamo che era la prima volta che abbiam fatto la lasagna io e mia mamma insieme. Ehm, è capitato in un patatrac perché era troppo secca. <chuckles> Non c'era abba non c'erano abbastanza condimenti, quindi diciamo che questo compito è stato dato a me dopo perché comunque, ehm, io continuavo a ripetere a mia mamma che fosse un po' troppo poco il condimento. Ehm, niente quindi da adesso diciamo è diventata la tradizione che ogni festa io dovrò cioè devo fare, ehm, le lasagne e vabbè vengono sempre buone comunque. Ehm
Okay. Mh-mh. Mh, okay. Mh-mh. Ah okay, mh-mh.
Ci cioè è un piatto che comunque piace a tutti, di solito mette d'accordo la maggior parte delle persone.
Quindi sei diventata l'addetta alle lasagne.
Esattamente, proprio così. Ogni festa io non po non posso ritirarmi.
Che comunque vabbè, ti diletti ti diletti discretamente in cucina comunque cioè sai ti sai gestire un po' il tutto, sai anche fare cose un po' complesse, cioè comunque
S Sì, sì, mi piace
sono una via di mezzo le lasagne, cioè comunque devi essere brava.
Sì, sì, esatto. Mi piacciono molto anche i dolci, soprattutto la domenica, mi piace aver la torta fatta in casa. Quindi a volte, appunto a co anche con i miei genitori magari non so, ti faccio un esempio, facciamo la torta di mele spesso e, non so, uno sbuccio le mele, uno mischia gli ingredienti, altro va a spaccar le noci. Diciamo che, mhmm, sì è un po' una tradizione, anche un bel momento per stare insieme e chiacchierare.
Okay. Mh-mh. Certo, comunque anche i dolci sono in realtà la cosa un po' più anche difficile da da preparare come come come preparazione, perché devi essere molto precisa, devi comunque pesare bene il tutto. Quindi diciamo che l questa tradizione di famiglia comunque ti portato anche a, mhmm, avere delle buone skills nel nella cucina, perché magari, cioè ci son persone che mangiano le cose fatte al microonde, le solo riscaldare, te invece sei capace comunque di cioè proprio cucinare qualcosa di un po' più serio.
Sì, sì, esatto. Sì, sì, esatto. Infatti tante volte, anche quando, non so, facevo i miei pranzi all'università, i miei colleghi erano c diciamo curiosi dei miei pasti, perché a volte erano tutti belli arrangiati, cose un po' più particolari che magari gli altri non portavano, quindi suscitava anche un po' di curiosità.
Mh-mh. Quindi ti impegna anche nel nel pranzo al sacco, cioè fammi un esempio di un piatto che ti piace anche portare magari università. Mh.
Sì. Ma allora ultimamente, ehm, porto, ad esempio, non so, il cous cous con gamberetti, zucchine, mi piacciono molto. Poi facc pasta
Mh-mh. Ma fai tutto te questo, cioè comunque li prepari te?

Beh, sicuramente dai parenti è diverso, perché s son nuove cioè diciamo son persone che non vedi tutti i giorni magari e comunque riesci, ehm, comunque a, mhmm, ad avere un altro tipo di di persone con te, scambiare nuove idee oppure, ehm, scoprire, diciamo, anche nuove cose dalle persone, ad esempio, non so, ehm, mia nonna che va a far la spesa, e mi dice cosa è successo, oppure i problemi che avuto durante la spesa e queste cose qua, quando magari a casa, non è magari così ovvio come discorsi magari anche. Quindi Eh.
Mh-mh. Mh-mh. Certo sì. Sì, comunque dai, magari dai nonni anche qualche storia di quando ero erano giovani è un classico, no, magari durante la cena, durante il pranzo qualche racconto
Sì, esatto, con mia nonna tante volte magari mi capitava, perché adesso lei non c'è più, però quando pranzavo da lei, ehm, tante volte mi raccontava anche le storie di famiglia appunto che a me incuriosiscono sempre molto, ehm, ed è molto interessante comunque scoprire, mhmm <swallows> nuove cose, che magari prima non le sapevo, non te le raccontava perché eri più piccolo. Comunque più si cresce più, diciamo, si va a scoprire, diciamo, cose che magari prima non ci facevi caso oppure, non so, si evitavano di dirti ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. E certo si si scoprono diciamo, anche altarini in famiglia magari, più di più si diventa grandi più poi si capisce effettivamente un po' anche magari, qualcosa che non pensavi, antipatie tra tra vari membri. Sì è vero, quello sì.
<snorts> esatto. Esatto, esatto, soprattutto. Sì, sì.
Ma <clicks tongue> sì, ehm, e quindi ti volevo anche chiedere, ehm, generalmente avete magari cioè un un un piatto, del cibo che proprio è proprio tanto legato alla tua tradizione di famiglia, qualcosa che magari, anche oltre alle feste, che nel quotidiano ti capita più spesso di mangiare proprio un piatto, mhmm, classico che che avete in famiglia.